Menurut kamu tuh, kenapa ya hubungan antar generasi di dalam keluarga tuh kadang-kadang tuh bisa renggang, karena mungkin, eee, rentan dengan gesekan atau malah beda banget gitu cara pandangnya satu generasi dengan generasi yang lain?
Mmm. Mmm, oke, mungkin kalau ngomongin tentang hal tersebut ya, kalau aku lihat itu, gara-gara dan yang aku alami sendiri ya, mungkin gara-gara ini sih Kak, gara-gara kita udah beda zaman gitu loh. Beda zaman, beda juga cara pandang, ak kita tuh dibentuk oleh zaman yang berbeda gitu loh. Makanya menurutku, kenapa kita tuh sering banget terjadinya gep, sering banget terjadinya mungkin, apa ya, beda cara pandang, terus komunikasinya juga mungkin, caranya juga berbeda gitu ya itu, gara-gara zaman kita udah berubah gitu, udah berbeda gitu.
Mmm, oke. Mhm. Mmm, mhm. Mmm. Oh berarti, mmm, gep zaman itu juga punya pengaruh yang besar ya, mmm, yang memicu terjadinya gesekan satu dengan yang lain gitu ya? Karena mungkin, eee, satu generasi itu, dia masih percaya banget dengan tradisi atau budaya yang dia, eee, anuti di generasinya dia, yang menurut dia tuh masih relevan zaman sekarang, sementara generasi yang baru, merasa bahwa budayanya generasi yang sebelumnya itu tidak relevan lagi, gitu kali ya? Oke. Tapi kalau terkait hal ini, kamu ada pengalaman nggak ya, mmm, pas kamu ngerasa berhasil nyambung sama orang tua atau anggota keluarga yang lebih lebih tua gitu dengan gep generasi yang cukup panjang cukup jauh gitu. Ceritanya gimana tuh, kalau kamu punya p pengalaman?
Mhm. Iya, benar benar. Mhm. Benar, benar banget. Mmm. Oke. Mhm. Jadi kalau misalnya aku pernah sih Kak ada pengalaman di mana aku ngobrol sama, mmm, yang gap-nya lumayan jauh ya dari segi umur, gitu kan. Nah, kebanyakannya sih aku, nyambung ya dengan, mmm, dengan kebanyakan umur begi eee, segitu, gitu. Cuman, memang ada beberapa pandangan mungkin atau beberapa nilai dan prinsip yang berbeda gitu ya, yang ng mungkin di zaman sekarang, mungkin kayaknya cukup banyak juga orang yang udah nggak pakai prinsip dan, eee, cara pandang seperti itu, gitu. Cuman aku, balik lagi ya, karena aku sadar betul, mmm, sebenarnya setiap orang itu memiliki, mmm, prinsip dan nilai yang dipegang itu berbeda-beda gitu. Dan, eee, aku yakin juga prinsip yang dipegang oleh mereka yang orang-orang tua ini gitu, yang gepnya lumayan jauh dari aku, itu karena mereka, mmm, mengambilnya ketika mereka mengalami zaman pada zaman dulu gitu kan, bukan yang zaman sekarang gitu. Jadi sangat masuk akal menurutku. Mungkin kalau misal mereka hidup di zaman sekarang dengan dengan, eee, maksudnya kehidupan dengan yang sama seperti aku, umur yang sama seperti aku, mungkin mereka bakal memiliki prinsip yang sama dengan apa yang aku pegang gitu. Iya, jadi aku cukup terbuka sih Kak, ketika kita maksudnya beda pandangan, beda nilai gitu-gitu dan aku berusaha untuk nggak nolak ya, lebih ke kayak, aku berusaha open minded juga gitu loh dan aku berharap juga semoga, eee, biasanya kalau aku open minded, nih orang tua tuh juga ngikut gitu loh Kak, terbuka juga biasanya ya. Gitu.
Mhm. Mhm, iya. Mhm. Mmm, mhm. Wah. Iya. Mhm mhm.Tapi biasanya kamu gimana sih cara memulai obrolan sama sama anggota keluarga kamu yang generasinya tuh, cukup jauh gitu?
Mmm. Mmm, aku biasanya ngobrolnya kebetulan juga alhamdulillah aku berada di lingkungan keluarga yang, cukup sehat jadi, mmm, nggak yang harus, eee, gimana-gimana gitu ketika kita berbeda pandangan, mmm, pihak dari yang orang tua ini, biasanya enggak yang kayak langsung marahin lah atau menyudutkan atau ngerasa yang paling benar enggak sih Kak, mereka juga cukup terbuka dengan apa yang aku pegang apa yang aku terima cuman memang ada lah beberapa nasihat dan wejangan mungkin yang, mmm, apa ya, mmm, ditambahkanlah untuk aku takutnya nanti aku salah masuk lobang gitu kan gitu.
Mhm. Mhm. Iya iya, tapi dari nasehat-nasehat mereka tuh ada nggak yang menurut kamu tuh udah nggak begitu relevan, di zaman sekarang?
Mmm.
1 atau 2 gitu mungkin?
Mmm, apa ya? Mmm, mungkin ini sih kayak jaman sekarang kan tentang kerjaan sih Kak lebih tepatnya. Kan mungkin jaman dulu emang susah banget ya maksudnya kalau, mmm, apa-apa tuh zaman sekarang tuh bilangnya PNS gitu kan, dulu ya dulu kan PNS gitu yang paling dihormati yang paling iya yang paling diagung-agungkan gitu kan cuma kan jaman sekarang udah banyak banget nih, mmm, kita kalau ngomongin lapangan pekerjaan tuh udah banyak banget gitu dan terbuka sekarang gitu, bisa kerja di startup bisa kerja melalui online aja sekarang udah ada gitu kan pekerjaan secara online gitu kan, nah yang mungkin yang berbeda pandangannya adalah keluargaku itu tuh sempat, mmm, ini lah beropini lah bahwa, harus jadi, mmm, PNS gitu nanti ketika kerja jangan sampai nggak jadi PNS dan sebagainya, sedangkan aku, yang maksudnya apalagi aku termasuk Gen Z gitu kan yang udah mulai, tahu gitu cukup banyak lapangan pekerjaan itu tuh banyak banget dan bahkan kita udah bisa lompat-lompat switch career gitu loh udah bisa, apa ya, mmm, bisa ya bisa memutar-mutar kalau mau ke karir ini bisa ke karir itu bisa balik lagi apakah kita mempunyai skill-nya gitu nah itu tuh yang memang perlu diperhatikan. Tapi kan mungkin untuk zaman dulu nggak kepikiran kan kayak sekarang gitu kan nah, jadi, eee, itu sih yang bertolak belakang kalau antara gap antara aku dan orang tua aku.
Mmm, mhm. Mhm, betul iya. Betul betul, mhm, mhm. Mhm, iya iya. Mhm. Mhm, iya. Mmm, iya. Karena mungkin jadi kadang-kadang orang tua yang zaman dulu itu misalkan nenek kamu itu kan gapnya mungkin jauh banget dengan gap, eee, dengan usia kamu sekarang ya, mungkin kalau kerja di rumah doang nggak, maksudnya kayak nggak pakai seragam, terus nggak kemana-mana itu mungkin dikira nggak kerja kan? Mungkin cara berpikirnya seperti itu kadang-kadang yang bikin gesekan ya, oke oke, mhm, tapi kalau, eee, kamu sendiri yang mungkin, mmm, eee, punya pengalaman kayak agak berselisih mungkin juga nggak yang heboh-heboh banget, tapi pernah nggak sih kamu ngerasa, eee, dalam tanda kutip tuh bentrok secara generasi gitu nah kamu ngadepinnya gimana tuh waktu itu?
Mmm. Benar benar. Nah benar benar banget. Benar banget Kak. Mmm. Mmm, mhm. Mmm, mungkin lebih ke kalau bentrok secara generasi itu gara-gara ngomongin ini sih waktu itu, eee, ngomongin kayak inner child gitu Kak jadi iya kita tahu betul kan balik lagi ke zaman ud balik lagi ke perubahan zaman ya, zaman sekarang udah udah aware banget kan Kak tentang mental health baru tapi kan baru baru aware gitu kan di era yang sekarang tapi dulu nggak ada kan orang aware tentang mental health kan, nah ketika membahas itu mereka tuh kayak kalau aku lihat ya, mereka tuh kayak lari gitu loh kayak nggak mau ngebahas tentang luka mereka. Aku ngerti banget luka dan trauma itu emang sensitif untuk dibahas tapi maksud aku adalah di sini, siapa sih yang mau berkutat terus-terusan di trauma dan luka gitu kan? Aku ngajak untuk ngobrolin hal tersebut biar kita sembuh, biar kita pelan-pelan bangkit pulih dan sebagainya gitu. Nah itu memang butuh proses gitu, tapi di pandangan mereka yang orang tua tersebut, mereka nggak melihat itu sebagai luka, nggak melihat itu sebagai trauma, mereka ngelihatnya kayak ya udah emang aku begini gitu, eee, emang aku, eee, emang sifatku begini, emang hidupku gini, nah mereka itu kayak menurut aku kayak nggak mau merubah, hal yang bisa dirubah gitu loh yang mana, iya itu tadi menurutku balik lagi ke perubahan zaman tadi ya gitu.
Oh oke. Iya iya, betul betul. Mhm. Benar iya. Nggak ada, iya. Mhm, iya iya. Mhm mhm. Iya. Mhm, dan mereka juga tetap terjebak dari ca dengan cara pandang di zaman mereka gitu bahwa, trauma itu sebenarnya ada tapi bagi mereka itu mungkin bukan trauma kali ya, memang wajar gitu kayak dibentak orang tua misalkan di, eee, apa ya disakiti sama orang terdekat itu mu bag bagi mereka adalah sesuatu yang lumrah mungkin ya di zaman itu gitu oke o wow dan iya sih, pasti kamu dengan gap kamu yang, eee, kamu sebagai Gen Z dan ber apa ya berkomunikasi dengan orang yang mungkin generasinya agak jauh mungkin tantangannya itu kali ya, tapi kalau mhm, kalau, eee, aku pengen tahu juga sih strategi kamu, mmm, maksud gini, mmm, menurut kamu tuh apa kebiasaan kecil yang bisa bantu bikin, mmm, komunikasi kamu atau komunikasi antar generasi tuh jadi lebih enak tuh sebenernya tuh. Kayak gimana sih kebiasaan kecil yang perlu dilakukan?
Mhm. Benar benar. Benar benar. Iya. Iya. Iya, mhm. Mhm. <chuckles> Iya benar banget. Mhm. Mmm. Oke, heeh. Menurut aku penting banget untuk berkomunikasi secara terbuka, ketika kita nggak nyaman kita bilang, ketika kita nggak suka kita bilang, mungkin kan di beberapa keluarga kan ada yang nggak enakan kan Kak, ada yang kayak takut lah nanti, dia sakit hati lah atau kepikiran gimana lah, padahal menurutku ya kunci dari komunikasi yang sehat dan komunikasi yang supaya jalan baik itu adalah terbuka, jadi mau sepahit apa pun yang omongan ya terbuka aja gitu jangan ditutup-tutupin gitu, bilang kalau kita nggak nyaman ya bilang kenapa kenapa gitu, terus kalau misalnya kita punya apa ya, mmm, kebanyakan yang hubungan bisa retak, hubungan bisa hancur dan sebagainya itu tuh gara-gara komunikasi yang tertutup. Kita nggak berani untuk, ya udah kayak saling ngejaga, eh, ternyata dibalik ngejaga itu justru malah menghancurkan, gitu kan. Nah, itu yang aku amati gitu, jadi aku mhm, di keluarga itu aku berusaha untuk kalau aku nggak suka, aku bilang, bahkan di titik ya kalau aku mau emang mau nangis, aku nangis gitu loh, Kak, kalau aku sedih, kecewa, ya aku tunjukin gitu loh, karena ya memang itu perasaanku gitu kan, aku mau bohong juga nggak ng kayak menyiksa diri sendiri dan orang juga nggak tahu kan kalo aku posisinya, oh, ternyata aku sedih loh diginiin, oh, ternyata aku kecewa loh digituin, gitu, makanya itu sih menurutku kuncinya di komunikasi yang secara terbuka aja gitu.
Oh, mhm mhm, iya. Betul, mhm. Mhm, iya. Betul. Nah masuk akal, mmm. Mhm, iya. Mhm, iya. Nah, tapi dengan kamu membiasakan kebiasaan kamu ini ya menggunakan komunikasi asertif, eee, atau terbuka seperti ini, awal-awal dulu kamu ngelakuin kayak gini tuh dari, mmm, anggota keluarga mu kamu yang punya gap generasi yang dengan kamu itu agak kaget nggak dengan cara kamu seperti ini?
Mhm. Hmm. Mmm, mungkin mereka kaget ya tapi, mmm, menurutku kalau nggak aku yang mulai nggak akan ada yang mulai gitu karena, mmm iya kalau nggak kalau nggak kayak gitu bakal terus-terusan tuh Kak kita bakal berhubungan so maksudnya interaksinya ya bakal ngobrol biasa terus kita saling menutupi, saling nggak tahu tuh perasaan satu sama lain, nah dengan aku yang memulai, oh ternyata, eee, ada 1 orang nih di anggota keluarga ini yang berani memu menunjukkan emosinya ,menunjukkan perasaannya, dan dia bakal nyontoh dari aku kan kalau itu adalah hal yang normal, hal yang lumrah gitu, nah dari situ tuh, mulai kita terbuka satu sama lain juga gitu.
Betul juga sih, mhm. Mhm, iya. Mhm mhm. Paham. Setuju setuju. Nah tapi kalau ngomongin gap generasi gitu ya. Pasti, mmm, orang tua kamu atau mungkin kakek nenek kamu yang berbeda jauh, eee, zamannya dengan kamu, itu punya tradisi-tradisi, tradisi zaman dulu ya. Entah apa pun itu atau kebiasaan zaman dulu yang masih mereka yakini itu sangat relevan dilakukan zaman sekarang. Nah aku kan penasaran, gimana cara kamu mengim eee, apa ya, ngimbangin itu, antara menghargai tradisi keluarga kamu yang udah jalan terus, dan tapi kamu juga disisi lain kamu harus jadi diri kamu sendiri gitu. Kalau tradisi itu menurut kamu enggak relevan dan enggak cocok sama kamu, ya kamu speak up atau kamu kayak nunjukkan gitu diri kamu sendiri. Nah gimana cara kamu mengimbangi itu?
Iya. Mhm. Iya. Mmm, mungkin kalo ngomongin tentang tradisi di keluargaku itu adalah, mmm, kayak, mmm, kita mungkin dulu pas jaman dulu tuh kayak terlalu hormat gitu kan, Kak. Kayak kalau ada orang tua aku ngerti banget hormat dan sopan santun tem itu tuh emang harus ada di dunia ini apalagi ke orang tua gitu kan, tapi kan dulu beda ya, hormatnya mungkin ada yang di beberapa keluarga yang hormatnya tuh menurut aku terlalu over gitu loh, terlalu berlebihan. Nah, di keluargaku itu juga ada terjadi itu, Kak. Jadi, mmm, dengan aku yang apalagi Gen Z ya, kita udah sangat-sangat open minded gitu kan. Balik lagi ke yang tadi, aku sangat-sangat mau hormat kepada orang tua, sopan kepada orang tua, dan sebagainya, tapi, ya tunjukkan yang sebatasnya dan sewajarnya aja gitu loh. Menurutku, tradisi budaya keluarga di keluargaku yang hormatnya itu tuh enggak, eee, apa ya, mmm, enggak patut lah untuk diteruskan gitu, untuk yang cara seperti itu ya. Jadi, mmm, aku sekarang menerapkan budaya tradisi keluargaku, tetap sama ngehormatin gitu-gitu, tapi dengan batas yang sewajarnya aja sih, Kak. Enggak yang gimana-gimana yang enggak terlalu over gitu. Mhm.
Hmm, betul, iya. Hmm, oke. Hmm hmm. Mmm. Mmm mmm. Oh. Oke oke. Itu cara kamu mengimbangi supaya kamu juga tetap, eee, punya prinsip ya, me eee, punya, apa ya, berkependirian begitu, ya? Tapi di sisi lain tradisi keluarga kamu juga tetap jalan gitu. Oh menarik sekali gitu. Nah, mmm, ini juga menurut aku menarik sih. Sekarang kan udah zaman ya, teknologi ya, dan, mmm, tidak, tidak kita pungkiri yang menggunakan teknologi itu tidak cuman generasi kita gitu, milenials, Gen Z gitu, tapi ternyata boomers bahkan kadang-kadang di atasnya boomers yang X itu juga masih ada loh yang coba-coba menggunakan, eee, teknologi gitu. Nah menurut kamu sendiri, gimana nih teknologi ini bisa ngebantu atau justru bikin jarak antar generasi ketika di rumah atau di tengah keluarga, gitu?
Benar benar. Betul. Mmm. Betul. Mmm. Iya. Nah, justru aku ngerasa dengan baby boomer atau generasi tua ya yang yang maksud bukan generasi tua ya, generasi yang cukup, mmm mmm, jauh lah gap-nya dari aku gitu ya, yang sebagai aku yang gen Z ini. Aku ngerasa ketika mereka menggunakan digital itu makin mendekatkan kita gitu loh, karena mereka makin open minded, Kak. Dengan handphone kan informasi semakin cepat masuk kan ya, dan mereka juga tau, "Oh ternyata anak muda tuh mengalami ini ya," "Oh ternyata gini ya main handphone tuh rasanya," gitu. Jadi juga mereka merasakan kalau jadi Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial tuh, fase main handphone-nya tuh begini, gitu. Jadi dia juga ngerasain jadi kita tuh gimana. Soalnya aku ngerasain betul, Kak, orang tua ku kan juga ada tuh yang, eee, Gen baby boomer gitu kan, kayak Gen X lah, gen apa gitu, main juga kan handphone gitu, tapi ada juga, mmm, dengan umur yang sama, enggak main handphone. Nah itu beda banget, Kak. Aku bisa ngerasain kayak yang main handphone, itu tuh cenderung lebih lebih apa ya, lebih humble, lebih mengerti anak yang anak muda, lebih lebih update gitu loh, lebih lebih apa ya, lebih membaur gitu ketimbang yang enggak main handphone tersebut, ketimbang yang enggak main digital tersebut, itu sih.
Iya, mhm. Oh. Oke. Hmm. Mmm, iya iya. Betul. Mmm, oke, oke. Mmm. Mmm, oke oke. Jadi menurut kamu, ya teknologi tuh, eee, pengaruh positifnya lumayan lah ya, lumayan ngebantu mendekatkan antar generasi, a gap antar generasi di keluarga kamu ini ya. Oke oke menarik menarik. Eee, kalau ya ngomongin keluarga dengan n di dalamnya tuh ada antar de a degenerasi ya yang lintas generasi gitu sih, nilai keluarga yang menurut kamu bisa jadi titik temu antar generasi ini apa sih sebenarnya? Apakah kebersamaannya? Apakah kehangatannya? Apakah apa sopan santunnya? Apa tuh?
Ya. Mhm. Benar. Benar banget. Hmm. Semuanya sih, Kak, menurutku. Di keluargaku alhamdulillah balik lagi ya, a eee, aku berada di lingkungan keluarga yang cukup sehat gitu, meskipun ya aku enggak bisa bilang sepenuhnya sehat ya, tapi cukup sehat gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang ngebuat kita bisa, apa ya, eee, terjalin satu sama lain, bisa berhubungan baik dan sebagainya. Itu komunikasinya yang kata aku tadi terbuka, terus juga, eee, kehangatannya, kumpul-kumpulnya, terus saling mengerti, gitu-gitu sih, Kak, kurang lebih. Jadi semuanya masuk gitu kalau ditanya ya. Gitu.
Hmm. Oh. Oke. Mmm. Hmm hmm. Hmm. Jadi nilai komunikasi itu menurut kamu, eee, salah satu poin yang sangat penting ya? Nilai dari nilai sebuah keluarga k yang dipertahankan di keluarga kamu sehingga selalu ada titik temu antar generasi gitu, walaupun gapnya cukup jauh ya, yang penting komunikasinya terbuka, gitu. Ow, menarik menarik menarik. Nah kalau misalkan nih, kasih 1 saran aja buat keluarga lain ya, misalkan, eee, mereka juga ngalamin hal yang sama di dalam keluarganya tuh terlibat, eee, lintas generasi. Gimana caranya supaya mereka bisa lebih akrab si lintas generasi ini? Apa yang kira-kira yang pengen kamu sampein?
Mhm. Mhm. Betul. Heeh. Mmm. Mhm. Hmm. Mungkin aku juga enggak bisa menyarankan ini ke satu, apa ya, satu petak. Aku enggak bisa ngepetak-petakin saranku ini ke 1 keluarga semuanya gitu karena menurutku keluarga setiap keluarga itu tu beda-beda gitu, Kak. Beda sifat, beda beda juga luka dan trauma yang dialami, beda juga cara pembentukan lingkungan dan sebagainya gitu, tapi mungkin untuk orang atau mungkin keluarga yang pengen mencoba supaya lebih akrab, lebih apa ya, lebih biar enak lah jalin hubungannya, ya komunikasi yang terbuka tadi sih, Kak, dan saling jujur aja gitu loh. Gitu, itu sih.
Hmm hmm. Oke. Mhm. Oh, ya, hmm hmm, oke. Berarti belajar untuk berani bilang atau mengkomunikasikan segala sesuatu di depan gitu, ya? Intinya seperti itu. Ow, wow, menarik. Seru banget obrolannya, makasih ya sudah sharing ini nanti kita sambung lain waktu ya.
Benar ben Mhm. Oke, Kak. Sip sip, boleh boleh, aku juga makasih banyak ya, Kak, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa.